Nah, itu yang jadi berbahaya. Karena, eee, kalau dalam dunia psikologis itu kan orang tua itu seolah-olah seperti remaja sosmed. Jadi, mereka lagi masa-masanya tuh, lagi demen main sosial media lah. Banyaklah, kalau misalkan aku lihat di TikTok, atau di Facebook tuh, orang tua-orang tua yang generasi-generasi boomers itu mulai berseliweran di sosial media lah.
Mhm. Iya. Iya. Mhm. Heeh, bener banget bener banget, heeh.
Heeh. Jadi, mereka tuh seolah-olah remaja sosmed, sedangkan aku, generasi milenial yang sudah tahu sosmed dari dulu kan, jadi enggak enggak terlalu fanatik banget ke sosmed kan, kalau kalau orang tua kan beda dia, dikit-dikit di-share, dikit-dikit di-share, belum <chuckles> belum tentu itu valid, belum tentu itu bener kan, karena kan apalagi sekarang zamannya AI, kan, wah ngeri, gitu. Takutnya makan informasi mentah-mentah, gitu aja sih. Bahayanya itu.
<chuckles> Iya. Iya, betul banget. Iya, nah, ini, nggak saring dulu, kan? Langsung share-share aja, heeh. Iya. Mhm. Bener banget. Iya. Ah, gitu ya? Nah, kalau, soal misalnya nih, pernah nggak Masnya tuh sendiri ngeliat kayak contoh di mana media sosial ngerusak hubungan, persahabatan, atau keluarga, gitu? Dan mungkin bisa diceritain singkat, gitu. Pernah nggak gitu ngeliat di dunia nyata atau misalnya temen-temen Mas, atau orang yang Mas kenal secara langsung gitu, gara-gara media sosial, hubungan pertemanan sama keluarganya tuh jadi rusak, gitu?
Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm, mhm. Mhm. Ada sih, kayak gitu. Biasanya yang begitu tuh, biasanya terkait dengan hutang, biasanya ya. Jadi, hutang hutang.
Ada, ya? Mhm? Ngetmutan?

Hutang, ah, iya, hutang. Sorry sorry.
<chuckles> Iya, jadi misalkan ada temen nih, misalkan temen aku nih. Dia punya hutang ke aku misalkan. Eee, nominalnya nominalnya cukup besar dan memang, eee, ketika dia ya Mas namanya sosial media kan pasti dia posting kan buat ajang ajang-ajang dia pamer atau pencapaian benar enggak?
Iya. Hmm. Iya. Pamer. <laughs> Iya.
Nah. Eee, lihatlah dia main misalkan anggaplah dia misalkan main ke Bali gitu kan, sedangkan nominal di hutang dia buat main ke Bali itu sebenarnya setara buat bayar hutang ke aku, gitu. Tapi dia lebih milih buat healing ke Bali, gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa memecah memecah tali pertemanan gitu kan, karena lebih mementingkan main daripada, eee, untuk bayar hutang, gitu lah. Karena kan, sosial media itu biasanya ajang-ajang orang buat pamer kalau enggak ya ngobar-ngobar aib sendiri gitu kan, ya bahaya juga sih, mhm.
Hmm. Ah, iya. <chuckles> Benar banget, iya, hmm. Emang. Iya. Hmm, benar banget, iya. Iya. Emang sih di zaman sekarang tuh kan hutang tuh jadi alat nomor 1 pemet pemutus pertemanan kan, persahabatan. Iya, <chuckles> iya. Ke
Iya, <laughs> heeh, bahaya kan. Udah gitu di-update lagi main-main ke mana-mana kan.
Aduh, parah banget sih heeh. Jadi kayaknya sekian dulu ya pe pembahasan hari ini. Terimakasih banget ya udah hadir dan berbincang-bincang sama aku. Menarik loh.
<laughs> Hmm. Siap, siap. Makasih banget, loh. Heeh.